Đúng rồi. Quần áo đơn giản thôi, chứ không phải là, à, kiểu, à, ưm, cầu kỳ, váy vóc, sang chảnh, điệu đà, cái kiểu đó. Đấy.
Ừm. Kiểu sống sống xanh, sống sạch, sống khỏe, đúng không? À, nhu cầu thì giảm bớt đi, chỉ là lấy những cái mà thiết yếu thôi chứ không phải là những cái mà mình thích, đúng không?
Đấy. Đúng rồi.
Ừm. Thì, ư, đến cái chắc là phải nghĩ đến 1 cái tầm tuổi nào đó thì người ta mới có được cái suy nghĩ như thế và, ờ, mình nghĩ là cái lối sống này thì bây giờ nó đang là xu hướng, thì chắc là nó cũng có cái phần tích cực của nó nên mới được nhiều người người ta theo đuổi như thế. Thế trong gia đình bạn thì ai là người phản đối nhiều nhất và, ừm, ý kiến của họ là như nào? Lập luận của họ là gì khi bạn phản đối bạn họ phản đối bạn?
Ừ, đúng ha. Ừm, đó là cả bố và cả mẹ mình đều phản đối cái điều này bạn ạ. Ừm. Tại vì là à, tại vì là mình là đang ở như cái đứa đứa tuổi là cũng chưa phải là già đâu, cũng đang được thuộc dạng là thanh niên thôi. Thì, à, ừm, đáng lẽ ra là gia đình muốn mình là hướng tới là sống là phải sống một cách hiện đại. Đó, gia đình mình thích là thích mình sống theo kiểu là, à, ừm, ờ, con con gái ấy thì phải là điệu đà một chút này, đó, thì phải biết, a, đó, nó phải biết sang chảnh các kiểu. Rồi cũng phải biết là, à, son phấn rồi làm đẹp, rồi cũng phải biết chi tiêu. Đó, thì phải nó phải sống nhăng ừm, đấy, rồi còn muốn mình là phải sống là phải năng động hơn, tức là phải giao du nhiều này, phải biết vui chơi, rồi cũng biết làm việc, cũng biết, a, giao tiếp các kiểu. Chứ không phải là sống theo, kiểu, là lại cứ, ơ, chầm chậm giống như là, à, những cái ng người giản đơn như thế. Đó, thì, ờ, cha mẹ mình nhìn thấy như thế. Ờ, nhưng như
Ồ! Ủa, thế hả? Ừ. Ừm. À! Ừ, rồi, hiểu rồi. À. <laughs> À! Hiểu rồi, hiểu rồi. Ừm. À. <laughs> Ờ, sống, ơ, như kiểu ờ, sống như kiểu, ờ, những người về hưu á hả? <laughs>
Ừ, đó, lại sống như phong cách của những người về hưu. Thế là, ừm, bố mẹ mình ng bảo là kh không được được không được làm như thế. Thế thì tự dưng nhìn như thế thì, à, già rồi. Đấy, lại giống như là 1 bà già như thế thì thì làm sao được nữa. Đó, thì cha mẹ mình rất là buồn, nhưng mà họ lại không biết là cái điều mong muốn của mình nó lại chỉ cần bình dị như thế thôi. Đó, nên rất là mâu thuẫn luôn bạn ạ.
<laughs> <laughs> Thế tức là bạn đã thử thay đổi, ờ, sang cái phong cách, ờ, giản d sống giản dị này rồi nên bố mẹ mới thấy và phản đối, đúng không? <sniffs>
Ừ.